Ừm, sợ bạn của bạn sẽ có những cái hành vi nó đôi khi mất bình tĩnh và nó sẽ để lại những cái hậu quả không không đáng có, đúng hông? Ừm, rồi thì, ờ, thông thường á là bạn và bạn bạn, cái kiểu như là, có có sống gần nhau không? Và tần suất mà các bạn có thể gặp nhau là 1 tuần được bao nhiêu lần? Cái khoảng cách địa lý nó có vấn đề gì không bạn ha?
Ừ. Đúng rồi đó bạn. À, ừm, với các điểm đó cũng gần nha bạn, kiểu như, ừm, qua bên nhà bạn á, là tầm đâu đó 15 phút đi xe thôi nên là cũng khá nhưng mà về mặt thời gian á bạn, cũng hơi tại bạn mình làm bên ngành ngân hàng á bạn, là cũng tăng tới khuya là tầm cỡ 8:00-9:00, rồi tuần bạn ngân hàng làm, bạn tham công tiếc việc dữ lắm. Nhưng mà mình cũng có thể nghĩ á, là bạn mình có thể là muốn là lấy công việc để che lấp nỗi buồn chẳng hạn, kiểu như là, muốn kìm gì đó làm cho bận rộn á bạn, để bớt suy nghĩ lung tung á, thì mình thấy cách đó thì cũng, ơ, ổn đi, kiểu như, làm thì cũng có tiền đó, nhưng mà cũng đỡ buồn nữa. Nhưng mà mình lại thấy thương lắm bạn, kiểu như, làm quá thì bị mệt á bạn, bị đuối, thì nhiều khi nó cũng hông có tốt cho sức khỏe đó, hay là mình cũng không biết khuyên làm sao luôn.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu nè. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Ờ, và cái người bạn của bạn là ví dụ như là, ừm, có cái sự, ừm, gọi là, tin tưởng với bạn rồi, nhưng mà, ừm, người bạn bạn, cái tính cách nó có phải là, kiểu như là, rất là cá tính, thích gì thì làm theo nấy, chứ còn mặc dù là vẫn tin tưởng bạn vẫn chia sẻ với bạn nhưng mà thường rất là khó để mà, gọi là, can thiệp hay là khuyên nhủ? Hay là người bạn của bạn vẫn chịu nghe cái lời thuyết phục của bạn, hoặc là chịu nghe những cái cái sự, gọi là, khuyên nhủ của bạn, bạn ha? Cái tính cách của người bạn đó như thế nào?
Ừm.